อืม ก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะครับ อ๋อ แบบนี้ คืออันนี้ใช้เวลานานไหมในการตากแดดเนี่ยครับ?
อืม อา โอ้ เราก็จะอาศัยช่วงที่กินน้ำนั่นแหละครับ คือเรา เราอาศัยว่า ตื่นมาเราต้องกินน้ำให้ได้ 2 แก้วเนาะ ที่ว่าโดยปกติ เอ่อ ตามหลักโภชนาการน่ะ คือเขาก็ส่งเสริมให้ ให้ ให้คนเราอะ กินน้ำวันละ 8 แก้ว ถูกไหมครับ แล้ว แล้วด้วยความที่เรากินน้ำ 2 แก้วเนี่ย พร้อมกับเวลาที่ตากแดดอะ มันก็จะใช้ช่วงเวลาแบบไม่นานหรอกครับ อาจจะเป็น 5 ถึงแบบ 7 นาที เท่าเนี้ยครับ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่นอกจากเรา เราจะได้รับแดด เพื่อให้สมองเราตื่นเต็มที่น่ะ เรายังได้ลดโควตาในการกินน้ำของเราระหว่างวันน่ะ มันก็เหลือแค่เพียง 6 แก้วเองนะ เออ
อืม ครับ อา ครับ อา ครับ อืม อือ ครับ อ๋อ ก็เหลือ 6 แก้วแล้ว ห้ามกินเกินนั้นใช่ไหม? หรือว่ายังไงครับ? อ๋อ เกินได้ อ๋อ โอเค
ใช่ครับ เออ ก็เกิน ทานเกินได้ครับ แต่โดยหลักปกติของข้อมูลตามโภชนาการ มันก็คือขั้นต่ำ 8 แก้ว ถึงจะแบบดี อย่างเงี้ยครับ
อ อ้อ อ๋อ ก็แปลว่าไปแล้ว 2 เนาะ เหลืออีกแค่ 6 เอง ก็ยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้แน่นอนใช่ไหม? อา ครับ อือฮึ ครับ
ถูกต้องครับ อา ใช่ครับ แล้วหลังจากนั้นน่ะ ก็จะมี เอ่อ กระบวนการต่อ ซึ่งกระบวนการเนี้ย เราอาจจะไม่ได้ทำทุกวัน แต่ถ้า ถ้าวันไหนที่มีโอกาสน่ะ เราก็จะทำตัวนี้ครับ
ครับ อืม ทำอะไรต่อครับทีนี้? อา
อา อา จากนั้นผมก็จะไปนั่งสมาธิครับ คือบาง บางวันก็จะมีโอกาสได้นั่งเนาะ เราจะตั้งเวลาไว้ประมาณที่ 5 นาทีครับ โดยเราก็จะมีวิธีในการหายใจเนาะ คือในการนั่งสมาธิมันคือการกำหนดลมหายใจอะครับ อืม
อืม หือ อือฮึ อืม ก็คือนั่ง 5 นาทีถูกไหม? ใน ส ในการนั่งสมาธิ อ๋อ ก็ ก็ถือว่าไม่ ไม่ ไม่เร็ว ไม่ ไม่น้อยไม่มากจนเกินไปเนาะ พอดี ๆ เนาะ เหมาะ มือใหม่ก็ทำได้ใช่ไหม ห้า นาทีเนี่ย?
ใช่ครับ ถูกต้องครับ คือวิด อา ๆ ๆ ใช่ครับ คือ อา ถูกต้องแล้วครับ มันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ น่ะครับ ที่เหมือนกับเราได้อยู่กับตัวเองเนาะ แล้วเราหายใจแบบรู้ตัวนะ คือเราไม่ได้แบบ ไม่ได้นั่งเฉย ๆ เราก็คือแบบนั่งรู้ว่าเราหายใจเข้า หายใจออกแบบง่าย ๆ ครับ ก็คืออาจจะนั่งบน บนพื้น หรือบนเบาะรองเก้าอี้ อย่างเงี้ยครับ แล้วก็สูดหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ แล้วก็เหมือนบอกกับตัวเองว่า เออ เราแบบอยู่ตรงนี้นะ เรากำหนดลมหายใจเข้าอยู่ เรากำหนดลมหายใจออกอยู่ อย่างเงี้ยครับ เออ ซึ่งผลจากการทำอย่างเงี้ย มันก็มี มี มีผลเหมือนกันนะครับ
ครับ อา ครับ อืม อา ครับ อือฮึ อ๋อ ก็รู้ตัว อ้อ ไม่รู้ตัว ครับ เป็นไงครับ?